Olha, eu queria pedir uma ajuda, assim, pra você, talvez um conselho, eu tô com uma dificuldade muito grande de acordar com energia, sabe? Eu acho que eu não tô domin dormindo muito bem, acho que tem alguma coisa acontecendo, sabe?
Hum. Sim. Você podia me contar mais detalhes, ou mais a fundo do que tá acontecendo, sua rotina?
Uhum, posso sim, tá. Então, o que acontece pra você entender a minha rotina, né? Eu acordo deveria acordar todo dia umas 8h00, né. E aí, eu tenho um trabalhinho de manhã, que é um trabalho home office que eu não tenho um horário, eu posso fazer qualquer hora do dia, então eu uso essa parte da manhã porque 11h30 eu tenho que ir pra para o escritório que é meu trabalho presencial, né.
Sim. Sim. Sim, sim.
É, e aí, eh, eu tenho que estar saindo de casa às 11h30 mas, eh, essa parte da manhã, assim, é muito difícil pra mim, eu sempre sinto que eu não tô eh, que eu não dormi o suficiente, que eu não, eh, que eu preciso dormir mais, que sabe? Parece que que eu eu não tô com carisma de manhã, eu quero é é muito difícil assim, pra mim. Eu acho, tá, assim eu tenho eu tenho uma suposição, assim. O que acontece? Eu traba eu trabalhei assim 1 ano no no 1 ano, é, faz 1 ano que eu tô nesse escritório, mas 1 ano antes desse escritório eu trabalhei no numa empresa de home office que ela era, eh, no horário da Califórnia, né, no fuso horário da Califórnia, então eram 3 horas a menos do que aqui. Ou seja, eh, eles começavam trabalhar às 8h00, eu começava às 11h00, né, daqui.
Hum. Sim. É. Uhum. Hum, me fala. Uhum. Ah, ok ok. Sim. Ah, faz sentido.
E aí, a gente ia finalizar a partir das 20h30, 21h00,, às vezes até 22h00, assim, né. E aí, eh, o que acontece? Eu comecei a puxar minhas coisas, colocar jogar minhas coisas tudo pra pra depois pra depois, pra depois, pra depois, e aí, eu comecei dormir tarde, eu comecei a, eh, até até te ter esse negócio de dormir tarde e acordar dez horas já pra tomar um café, tomar um banho e ir trabalhar, e aí, enfim, todo esse rolê, né. Aí, o que acontece? Eu parei, fiquei 1 ano assim, eu parei de trabalhar lá porque realmente era mu muito absurdo o trabalho, eu trabalhava demais, e aí, eu achei um comecei um outro trabalho, e esse outro trabalho tem que sair da minha casa 11h30, ou seja, eu posso continuar acordando às 10h00, né, eh, exato, né. E aí, eh, eu f continuei nessa rotina, e aí, eu tenho problemas pra acordar, né, quando eu acordo, eu acordo sem muita energia.
Sim, uhum. É! Sim. Sim. .Ok, eu tô entendendo mais ou menos onde de onde está vindo seu problema, o fundo. Mas você disse que acorda 8 da manhã, não disse?
Uhum. É eu é eu tento acordar, né.
Sim, então, mas esse 8 da manhã, eh eh, é um horário específico, que você precisa acordar esse horário ou é, tipo, só porque você quer que a levantar cedo?
Porque, assim, o que acontece? Se eu acordo 8 horas da manhã e começo a trabalhar das 9 às 11, por exemplo, nesse trabalhinho que eu faço, quando eu volto do escritório, eu tenho pouca coisa ainda pra fazer de de trabalho ou nada, né. E aí, eh, então, seria estratégico, assim, só que eu acabo não conseguindo fazendo, eh, faz fazer esse, eh, e esse tra esse trabalho de manhã, porque eu tô cansado, eu estou com preguiça, sabe. Eu sempre tô meio assim pra baixo.
Uhum. Ah, ok. Sim. É. Sim. Então, eu quero te fazer uma pergunta: você você normalmente dorme todas as 8 horas que você precisa, ou você tem, u um problema de de dormir todas as horas necessária para o seu corpo descansar?
Uhum. É, exato. Eu eu tento dormir as 8 horas, né. Meu problema nem é o tempo, eh, assim, de dormir. O meu problema é realmente quando eu deito na cama, porque eu deito e eu fico acordado ainda um tempo. Então, se eu falar pra você assim: "Ai, eu vou dormir em 10 minutos." É mentira. Só se eu estiver muito cansado. Eu demoro. E tem distração. Às vezes é celulares, entendeu. Aí fica difícil. É o vício.
Uhum. Uhum. <chuckles> <chuckles> Sim, sim. Pois é. Isso eu entendo completamente. Eu acho que isso é algo muito comum que acontece hoje em dia com muita gente, assim
É.
porque, assim, o celular hoje em dia tem nos oferece muitas distrações, principalmente nessa hora em que a gente vai dormir, né. Deita na cama, tem o celular: "Ah, vou ver um vídeo aqui um vídeo ali." E querendo ou não, essa esses vídeos, essas coisas, ou até mexer no celular, assim, pra mandar uma mensagem, nos causa dopamina e
Uhum.
nos alerta mais. Então, em vez de do nosso corpo falar pra gente: "É hora de dormir", o corpo vai vai pensar: "Não, te não é hora de dormir". É hum, tipo um alerta para o corpo, sabe. Mais energia. Então
Ah. Não é hora de dormir, né? Uhum. Sim, sim.
Eu acho que parte do problema também pode ser isso, porque acontece com muita gente eu acho que é algo muito frequente, que as pessoas olhem o celular antes de dormir e acabem, assim, acaba despertando o corpo, dando essa dopamina para o corpo e é não dorme bem. Porque o corpo agora quer estar acordado e você está forçando o corpo a dormir.
Aham. Aham. Exato, é exatamente, né. Eu eu eu eu tenho essa essa essa esse sentimento né, que talvez ali e ta mas que que você acha que eu devo fazer assim? Beleza, você vai falar que eu devo dormir mais cedo <chuckles> mas, que que você acha que eu posso fazer assim pra melhorar isso?
Uhum. Sim. <laughs> Não, acho E Hã, dormir mais cedo é a uma escolha de você. Então se você acha que você co consegue ir pra cama mais cedo, eu acho que seria uma ótima ideia, né. Eu acho que ajuda o corpo a descansar mais, mas eu acho que também você poderia tentar fazer por exemplo yoga ou se algo assim pra relaxar seu corpo, antes de você dormir, toma um banho e relaxa assim tenta ficar 100% relaxado e uma coisa também, que eu acho que pode ajudar, eu não sei se você toma chá, mas assim um chá de camomila, um chá verde assim, um chá sem cafeína sabe que que ajuda
Uhum. Uhum. Hum. Uhum. Uhum. Hum. Entendi, é, porque senão eu vou ficar acordado, né. <laughs> Vou.
Sim, que ajuda a desligar seu corpo. E aí eu acho que isso vai ajudar muito você porque, quando você vai pra cama e você está estressado, você está com a cabeça cheia, "ai, tenho que fazer isso, vou fazer aquilo, fa é muita coisa pra fazer amanhã, não entreguei, ah, o meu trabalho <chuckles> a tempo, vão me julgar", não sei. Cabeça está cheia. Você, ah, mas você não relaxa, seu corpo vai ficar atento assim, você vai ficar, às vezes causa até até dor no corpo, né, e aque aquela
Hum. Uhum. Sim. Exato, né. Uhum. É, tal é às vezes tem isso mesmo né, porque por exem que nem por exemplo, eh, eu já eu já tenho o bruxismo, né, que é a ansiedade ali de noite, né. Então eu já sinto que eu já não dor durmo muito bem, mas aí quando eu ainda deito pensando né, "ai, meu Deus, amanhã no trabalho", já deito assim né, "ai, tem que fazer isso, eu esqueci de fazer aquilo", nossa, é uma loucura, né.
Hum. Uhum. Exatamente. É exatamente, então eu acho que é muito importante que você encontre assim a melhor forma que funcione pra você. Tem muitas opções assim de relaxar o corpo e às vezes assim você tenta um aqui não funciona, talvez o chá não ajude tanto ou até ajude, né, não sei, depende de pessoa em pessoa, ou um yoga ou pelo menos uma regra, por exemplo, você pode tentar colocar o celular pra carregar ou em algum canto, perto do da sua cama não sei e esquecer que está ali, 15 minutos antes de você dormir. Deixa lá e aí
Uhum. Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Ah, boa. É, isso é questão de esquecer, né. <laughs> A gente fala esqueceu, fala "eita, será que eu consigo?". Não, mas faz sentido mesmo, né, porque o celular eu sinto que é o celular que me atrapalha mesmo. Assumo.
Sim, esquece. <laughs> <laughs> Sim. Sim, eu acho que uma forma boa uma uma boa forma de você também relaxar um pouquinho e esquecer do celular, você pode colocar o celular no canto, 10, 15 minutos antes e assim, deitar na cama e não sei, pensar na vida, pensar, não sei no futuro, mas as sem ser coisas que te estressem, coisas boas. <chuckles> Sim, planos, goals para o futuro, o que que você planeja fazer. Eu acho que isso é uma boa forma assim de você não estressar somente, mas também, você vai assim ocupar sua mente com outra coisa, você não está pen vai pensar, "ah, vou ver minha mensagem, vou ver um TikTok".
Uhum. Hum, coisas boas, entendi. É faz sentido mesmo. Uhum. Uhum, é TikTok, eu eu graças a Deus eu não sou viciado no TikTok <laughs> e muita gente é, né, eu não TikTok não me pegou assim, mas
<chuckles> É. É complicado, é complicado não
<chuckles> Eu entendo isso. <laughs> Mas é isso acontece mesmo assim. Olha, eu vou tentar, eu vou tentar fazer isso que você está me falando, que eu acho que que pode dar muito certo, né, eh, mas eu preciso realmente criar essa um método, assim, né, de de também ter mais organização como comi com a minha hora e tudo mais, né.
Hã. Sim. Sim, sim, porque às vezes também você como você mesmo falou, né, você colocou tudo pra pro final do dia, né, as coisas que vo que você tinha que você fazia antes durante o dia, co arrasta lá profundo, para o final do dia. Então, tenta assim, se você tiver algum tempo livre, durante o dia mesmo fazer uma coisa que você faz de noite, por exemplo, ah se de noite eu vou fazer minha tarefa da universidade, por exemplo, faz durante o dia e de noite você já vai ter um e 1 horinha extra livre, uns 30 minutos uhum.
Uhum. É. Uhum. Uhum. Hum, é, né. É, faz sentido. É, eu vou tentar, eu vou tentar fazer isso e vou eu vou eu vou vou fazer essas modificações, assim, né. Vou tentar também ter a questão da aca academia também que eu tô não não estou indo muito porque eu estou com a minha rotina muito pesada e tal, mas eu vou tentar, eu vou tentar e e vamos ver se eu consigo. <laughs>
Hum. Hum. Sim. Sim, eu acho que é muito importante você como eu disse relaxar, não não não se estressa, não não chega o final do dia, assim, esquece que as coisas as coisas que você fez durante o dia e tenta relaxar simples. Eu sei que é difícil, mas com prática você vai conseguir.
É. É verdade, né. Uhum. Ah, Beleza. Eu vou. Não eu vou, eu vou tenho fé que eu vou conseguir acho que a gente ai que bom, fico feliz, olha, foi muito legal falar com você hoje, você realmente me deixou mais animado pra pra tentar essas práticas, né. Porque eu confesso que eu já estava assim numa fase que eu já estava: "Ai, vou voltar a dormir mesmo, eu acordo, né, na hora que tem que ir pro trabalho, depois eu resolvo isso", mas não são coisas que a gente tem que começar a resolver o mais rápido possível, né.
Tenho fé em você também. <laughs> Hum. <chuckles> É. Sim. Mu muita boa sorte para você, eu espero que você consiga, eu acredito em você de verdade, é do fundo começa do meu coração, você consegue.
É isso mesmo. <laughs> Ai que bom, <laughs> com fico muito feliz, você acredita em mim al ma alguém aqui me mandando energia positiva, mas olha muito obrigado, viu, e até uma próxima. <laughs> Tchau, tchau, até mais.
Ah tá bom, até a próxima, foi um prazer falar com você. Tchau, tchau.